Kesinlikle. Yani bu noktada aslında bizim gerçekten yardım etmemiz çok önemli onlar için. Sadece orada kaybettikleri belki ev olabilir, belki işte araba ya da, ne bileyim, yerine tekrardan koyabilecekleri şeyler olabilir. Ama onun dışında yerine koyamayacakları büyük kayıpları da gerçekten olabilir ve bu bu o şeyden çok daha önemli, paradan çok daha önemli tabii ki. Ve bu yüzden
Hı hı. Hı hı. Tabii. Her şey olabilir. Eve Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Bence de. Bir de burada Hah, söyle lütfen.
Eee, bu yüzden aslında onlara yardım ederken onların hangi psikolojide olduğunu bilmek ve, eee, bu durumda onlara gereken yardımı sağlayabilmek bence çok daha kıymetli olur diye düşünüyorum, değil mi?
Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle. Çok güzel söyledin. Yani bir de burada mesela, eee, işte sosyal, eee, medya diyelim aslında çok büyük bir rol oynuyor. Hani, eee, tabii ki toplumsal dayanışmayı artırabileceğimiz, eee, bir platform. Hani çok yardımcı oldu ama onun dışında hani o toplumda yaşayıp, eee, hiç etkilenmeyip, eee, bir de sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıp bambaşka resimler paylaşan insanlar da var. Şimdi "Paylaşmayın." diyemem ama, eee, burada birazcık hani empati yapmak, eee, önemlidir bence. Hani özellikle içinde bulunduğun toplumda hani böyle, eee, 4-5 tane işte şehir yıkılmışken, pardon, eee, hani 4-5 tane şehir yıkılmışken tutup sen orada işte bir modellik resmini paylaşıyorsan, eee, hani bence bir 10 kere düşünmen lazım bunu yapmadan. Ya, tabii bazen sektörün gerekliliği bu oluyor, anlıyorum ama bence yine de bazen durmayı bilmek lazım.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Hı hı, doğru. Hı hı, doğru. Hı hı. Hı hı, doğru. Doğru, gerçekten öyle. Yani
Eee, hani Ya, burada hani o doğal afetin ne kadar, eee, şiddetli olduğu çok önemli daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Hani, eee, yani.
Hı hı. Kesinlikle. Değil mi? İnsan bazen üstesinden gelebile afetleri de göremez. Mesela işte bazen işte tsunamiler oluyor, değil mi? İnsanlar belki kaçabiliyor, belki zamanında müdahale edebiliyor ama yine de, eee, bazen işte mesela geçenlerde olan deprem gibi, birçok insanı kaybettiğimiz depremdeki gibi bir anda böyle gece uyurken seni, eee, bulduğu da söz konusu oluyor. Bir şekilde, eee, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani tamamıyla öyle, eee, kala kalıyorsun da. Bu yüzden, hani, eee, bilmiyorum. Şu an mesela onların yerine kendimi koymaya çalışıyorum ama yani bunu dahi bec Gerçekten çünkü o hisleri istemiyorum. Öyle söyleyeyim sana. Çekilme konuş
E, tabii, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, maalesef. Hı hı. Aynen. Tabii. Evet, hakikaten. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii. Aynen öyle. Eee, yani, eee, bugün
Yine de bu bu duruma düşen insanlara bence, eee, hepimizin elini çok büyük bir şekilde açması, hatta yardım toplanabilmesi için gereken her şeyin yapması gerekiyor, öyle değil mi?
Hı hı.

Doğru, doğru söylüyorsun. Gerçekten fark ettiysen şu an çok acı, eee, bir şeyin, ta bildiğin bir insanın artık hayatta olmadığını bilmek ve böyle üzücü bir sebepten dolayı aslında, eee, hani bu dünyadan gittiğini bilmek çok kötü. Ve şöyle bir şey var ki, bence birçok insan aslında bu yüzden, eee, çok kötü hissetti. Yani acıları bence hani bu yüzden çok katlandı. Aslında orada insanlara yardım edebilecekleri bir, eee, seviyedeyken maalesef edemediler. Yani orada bir insanın kaldığını, yaşadığını bildiklerine rağmen maalesef işte yetersiz ekipmanlar ya da yetersiz, eee, araştırmalar ya da, eee, zamanın yetersiz olmasından kaynaklı maalesef, eee, yardım edemediler ve gerçekten çok kötü sonuçlar da oldu. Ve bu noktada, eee, en başta senin söylediğin gibi aslında, hani, eee, birtakım bir şeyler bu doğal, eee, aslında afetlere maalesef söz geçiremiyoruz, değil mi? Şöyle bir şey var ki, bu doğal afetlerin nerede, nasıl gerçekleşebileceğinin az, çok bilgisine sahip olabiliyoruz. Örneğin, bir deniz kenarındaysan o evini denizin çok da dibine yapmamanın gerektiğini biliyorsundur. Ya da, ne bileyim, deprem fay hattı üzerindeysen oradaki evini çok sağlam bir şekilde yapman gerektiğini, depreme dayanıklı bir hâle getirmen gerektiğini biliyorsundur. Ya da bir doğal afet geçmiştir, bir deprem olabilir bu. Evinde kırıklar, çıkıklar vardır, değil mi? Hani çok küçüktür ama, eee, senin yine de onu kontrol ettirmen gerekir. Yani bir önlem alman gerekir. Yani burada engelleyemeyiz ama orada önlemi alabiliriz, öyle değil mi?
Eee Tabii yani. Hı hı. Tabii, aynen. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Tabii. Aynen öy Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Yani, aynen öyle. Hı hı. Aynen öyle. Ve önlem aldığımızda zaten bence bu kadar kayıp da olmaz. Yani burada keskin konuşmak istemiyorum ama, eee, ya, hakikaten, eee, şehirler yıkıldı yani. Hani, eee, i y şöyle de düşündüğümde gerçekten, eee, çok üzücü. Ya, burada, eee, insanlara yardım ederken aslında, eee, çok büyük bir empati kurarak o insanlara da çok narin yaklaşmak gerekiyor. Hani maddi yardım tabii ki çok önemli ama, hani, onların manevi bir yardıma da ihtiyacı var. Sonuçta hiç kimse, eee, her şeyini kaybettiği ve işte, eee, başka insanlara bağımlı kaldığı bir şekilde yaşamak istemez. Bir yerde kimse kimseye yük olmak istemez aslında. Hani burada dolayısıyla insanları evimize davet ettiğimizde, eee, hani gerçekten kendi evleriymiş gibi hissettirmek de çok önemli. Eee, ki mümkün olduğunca rahat etsinler.
Evet. Asla, asla, olur mu? Hı hı. Doğru, doğru. Haklısın. Kesinlikle öyle oldu. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru, haklısın.
Eee, ya da işte Ya, burada birazcık açıkçası bizim maddi durumumuzun ne kadar olduğuyla da çok doğru orantılı aslında yapabileceğimiz yardım. Eee, ama eğer burada, eee, hakikaten, eee, daha çok finansal durumu çok, çok yerinde olan insanlar eee, böyle zamanlarda ellerini mümkün olduğunca uzatabilirler uzatabilecekleri kadar.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Doğru. Evet.

Artık hayatında olmuyor ya da ne bileyim, o insansız hayatına devam etmek bazen zor gelebiliyor. Bak kimisi var ki örneğin kendi birtakım uvuzlarını kaybediyor, değil mi? İşte, kolunu, bacağını kaybeden insanlar, kalıcı hastalığa yakalanan insanlar da var. Bunlar da aslında, eee, ne kadar çok, ııı, doğal afetin büyük etkisi olduğunu gösterebilir, değil mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. İşte, evet, neler neler. Aynen öyle. Hı. Evet, kesinlikle. Eee, o yüzden hayatı, eee, bir şekilde sürekli, eee, tedbirli, eee, olarak yaşamamız, eee, gerekiyor aslında.
Hı. Doğru.